بصراحة كده، أنا يعني باعاني من مشكلة كبيرة أوي، ومش عارف أعمل فيها إيه بصراحة، حاولت فيها أكتر من مرة، إن أنا آآ، مش باعرف أنام في وقت معين واصحى كل يوم بنظام، مش عارف أعمل الروتين اللي أنا كنت شايف أهلي آآ طول حياتهم عاملينه، الموضوع ده ع يعني مش عارف أقول لك إيه، مضايقني أوي، أوي، أوي، مش عارف أبقى ملتزم في حاجة، حاسس نفسي إنسان فاشل، إنسان مش بيعرف يلتزم حتى يعني إن هو يقوم من النوم وينام في وقت معين، دي أنا مش قادر أعملها ومش عارف أعملها، وحاولت 100 مرة، وحاولت كتير أوي، بس مش مش عارف، مش عارف أعمل إيه بصراحة، وكنت محتاج نصيحتك في الموضوع ده.
مفهوم جدًا، يعني موضوع النوم وتضبيط ال مواعيد النوم والصحيان ده فعلًا بيكون موضوع مزعِج ساعات، فأنا تحت أمرك، وإن شاء الله أقول لك نصيحة هتفيدك يعني. طيب قُل لي كده آآ، هل أنت دايمًا بيكون عندك حاجة ثابتة الصبح شغل أو جامعة أو حاجة بتصحى لها، والَّا بيكون عندك مرونة في المواعيد بتاعة الصبح والتزامات الصباح؟
لأ، هو أنا عندي مرونة يعني أنا آآ، بيبقى عندي آآ، مهمات في الشغل مش مش بمواعيد معينة، بس عارف نفسي كده يعني آآ، أنام بدري واصحي كده على الفجر أصلي الفجر و و وأنزل أجري شوية، وبعد كده أنزل الشغل بدري، أخلَصه بدري آآ، أرجع م للبيت آآ، أع يبقى ورايا حاجات كتير أوي كده، عايز الحاجات اللي باشوفها دي مع الأهل دي، مش قادر أعملها خالص للأسف.
جميل، آه. مفهوم، مفهوم، وخُصوصًا كمان إن أنت شُغلك آآ، آآ، مش مرتبط بمواعيد معينة أو كده، أنت في حاجات معينة بتّخلصها ف فَما بيلزمكش بوقت معين أو كده طالما أنت بتّخلصها، بس يعني ال كونَك حابب إن أنت يكون ليك روتين ده حاجة كويسة جدًا لأن هو هيضبطلك ساعتك البيولوجية، ولما بتضبط النوم مع ال الساعة البيولوجية الموضوع بيكون كويس جدًا، ومُفيد جدًا. طيب قُل لي أنت إيه مثلًا المشاكل اللي بتخليك ما بتعرفش تنام؟ لما بتخش تنام مثلًا بييجي لك أرق، والّا لما بتفضل قاعد سهران لحد متأخر الوقت بيسحب منك مثلًا وأنت قاعد شغّال، فَبتلاقي نفسك دخلت تنام متأخر، إيه أكبر حاجة مُسبّبة لك مشكلة في موضوع النوم ده؟
ال ال التليفون، أنا يعني نفسي يعني آآ، يعني أبيع الجهاز ده أو أتخلص منه. باخُش الأوضة مثلًا، أنا لو أنا مثلًا ويعني خلينا نقول إن أنا الساعة 23:00 و وأنا نعسان باخُش الأوضة كده أمسك التليفون، أنا مرة قعدت للساعة 4:00 ماسك التليفون، والوقت سرقني، الوقت سرقني، مش عارف يعني مش عارف إزاي، بس فعلًا أنا بامسك التليفون أقعد أقلّب في التيك توك أزهق من التيك توك خلاص المفروض أقفل وأنام، لا بافتح الإنستا بعد كده بافتح الفيس، فالموضوع بتاع يعني التليفون ده بيسرق لي وقتي أوي آه، باخش في عالم تاني خالص و وباسرح فيه أوي و وبالاقي نفسي الوقت اتسرق مني بصراحة.
بتفضل قاعد علي التليفون. ياه! أيوه. تخُش في حلقة مُفرغة. امم، مفهوم، مفهوم، إن هو الموبايل زي ما بيتقال آفة العصر، إن هو بيضيع الوقت وبيشتت الانتباه، وخصوصًا كمان بقى الفيديوهات القصيرة اللي على تيك توك وإنستجرام بتشد الواحد، وهي مُصممة بأسلوب كده إنه يخليك تقعد على طول تفرّ فيها كده. بالضبط، فَموضوع صعب جدًا. طيب قل لي كده أنت ال يعني فكرت قبل كده تسيب الموبايل برا مثلًا وتخُش تنام أو كده، والّا ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده مثلًا، علشان طالما أنت مُدرك إن هو الموبايل هو السبب في كل المشاكل ده وبتقول بتفكر إنك تبيعُه حتى أو كده، ففكرت إن أنت تسيبه قبل كده برا الأوضة قبل ما تخُش تنام والّا ما فكرتش في الموضوع ده؟
بالضبط. تشدك آه، امم. حاولت، يعني عَمَلت كده فعلًا، وسِبتُه في ال سِبتُه في بيت تاني خالص أصلًا يعني، سِبتُه في بيت أخويا، إحنا في نفس العمارة فسِبتُه في بيت أخويا، و ودخلت الأوضة و ودخلت أنام، حاسس إن في حاجة مش معايا، حاجة مش <tsk> في حاجة مش م مش مضبوطة، آه في حاجة غلط، آآ، ب ب ب ي يعني عمَّال أتقلِّب يمين وشمال يمين وشمال، أنا ساعتها رُحت له الساعة 02:00 قُلت له أنا عايز التليفون، أنا مش قادر، أنا ليَّ 4 ساعات باحاول أنام، آه بالضبط، أنا ليَّ 4 ساعات باحاول انامهم ومش عارف أعمل إيه، فموضوع الشاشات ده يعني فعلًا مش عارف أتخلَّص منه يعني خالص.
إمم، في حاجة مش مضبوطة. للدرجة دي؟ <chuckles> طيب، هل مثلًا أنت بتشرب قهوة كتير خلال اليوم أو كده، ف لمَّا بتشرب القهوة خلال اليوم بتأثَّر عليك مثلًا وبتخلّيك يعني هل الموبايل اللي بيخلّيك تفضل قاعد صاحي والَّا في سبب تاني بيخلّيك صاحي، فأنت بتحاول بقى تَقتِل الوقت ده إن أنت تفضل قاعد بقى على الموبايل أو كده؟
والله هو أنا أنا أنا عن نَفسي أنا بصراحة مُدمن قهوة، يعني أنا باحِب القهوة بصراحة، بس يعني م مش عارف يعني أنا ب بابطَّل القهوة قبلها يعني قبل النوم مثلًا كده لو هانام الساعة 23:00 يعني آخِر كُوباية ممكن أشربها الساعة 20:00، الساعة 19:00 مش عارف يعني هل القهوة ممكن هي اللي تعمل لي الحوار ده، مش عارف مش مش حاسس إن هي دي ال اللي مسبِّبة لي المشكلة بصراحة.
آه، طبعًا ممكن تعمل كده، آه، آه طبعًا ممكن، آه ممكن طبعًا تعمل كده، يعني القهوة آآ، الcaffeine بيفضَل في ال الدم لمدّة 6 ساعات، يعني أنت لو الساعة 20:00 شرِبتها فلحد الساعة 02:00 مثلًا هتفضَل تأثيرها في الدم، فوارِد طبعًا القهوة تكون سبب في المشكلة دي، طيّب قُل لي كده أنت طالما الموضوع ده مضايقك اوي وأنت حاولت فعلًا تاخد خطوات وتسيِب مثلًا التليفون عند أخوك أو كده، قُل لي إيه تاني حاولت تعملُه في الموضوع ده، وإيه اللي حَسّيتُه نَفَع معاك شوية، وإيه اللي حَسّيتُه ما جابش معاك نتيجة خالص؟
والله؟ اهم. آآ، زي ما أقول لك، زي ما قلت لك أنا عملت ال موضوع التليفون ده، آآ، برضو آآ، حاولت أنام في أوضة تانية، يعني قلت يمكن الأوضة دي مش مش مريحاني يعني قلت أنام طب في الصالة، أنام في أوضة الأطفال، ما ما ما ما عرفتش خالص، قلت طيب آآ، أطبق يوم كامل يعني ممكن أقعد يوم كامل كده مطبق، و وأصحى يعني عشان اللي هو أضبط نومي، بالاقي نفسي جيت في العصر ونمت، يعني مش م مش عارف مش عارف أعمل روتين، لما ييجي مثلًا وقت الصحيان يعني أنا نمت مثلًا آآ، يعني لو نمت الساعة 00:00 وعايز أصحى الساعة 06:00 ص آآ، نمت يعني كويس إن أنا نمت بدري أو نمت يعني في وقت مش وحش أوي، باجي عايز أصحى بالاقي نفسي كده ب يعني باتقطع وأنا بأقوم كده، مش قادر خالص، يعني حاولت أعمل الحاجات دي وما ما ما فيش ما مش جايبة معايا نتيجة للأسف.
آه. آه. أكيد طبعًا، امم. أيوه، أيوه. عشان سهران اليوم اللي قبله. أيوه ي يعني مفهوم، مفهوم طبعًا، لإن تَ تغيير النوم مش بالسهولة ال اللي الناس بتتخيلها إن أنت آآ، تطبق 24 ساعة فنومك هيضبط لإن الساعة البيولوجية معقدة عن كده، فمفهوم إن ال الطرق دي ممكن ما جابتش معاك نتيجة أو كده مع إن كانت ممكن تكون بتجيب نتيجة مع ناس أو كده، بس مفهوم لإن علميًا الكلام ده مش ألطف حاجة أو كده، طيب خليني أقول لك كده يعني، أنت ممكن تبتدي مبدئيًا كده، آآ، بإنك تحاول تقلل القهوة يعني ال القهوة مثلًا 6 ساعات قبل النوم أنت لو هت ناوي تنام الساعة مثلًا 00:00 يبقى أخرك الساعة 18:00 تشرب قهوة، ما تشربش قهوة بعد الساعة 18:00 دي أول حاجة، بعد كده
تمام، ماشي، عشان أنت قلت لي إن هي بت بتأثر بت بتقعد كام ساعة؟ 8 ساعات والّا 6 ساعات؟
آآ، من 8 ل 6 ساعات، يعني بس هو أقل حاجة 6 ساعات علشان تخرج من الدورة الد الدموية، آه، وبتختلف طبعًا من شخص للتاني، ب آآ، على حسب برضه أنت متعوّد على ال القهوة إزاي وكده، بس يعني خلينا نقول 6 ساعات علشان تكون في الأمان، لو لقيتها لسه حاول تخليها 8 ساعات، ده بالنسبة للقهوة أول حاجة تعملها، وبعد كده بقى بالنسبة لل التليفون نفسه حاول إن أنت التليفون نفسه آآ، ممكن بدل ما أنت بتبقى لاقط مثلًا على الWIFI أو كده، فالموضوع سهل إن أنت عمّال تشوف في فيديوهات أو كده، إنك تلقط على ال النت بتاع ال الشريحة نفسه ال4G أو كده أو ال5G أو كده، تحاول تشتغل بيه فده هيخليك إن أنت ت ما تبقاش على طول عمّال تفرّ في فيديوهات أو كده، فتقدر إن أنت تشوف مثلًا تخُش ت تتصفح ال بقى اللي الناس كاتباه اللي مش عارف إيه فده بيكون ال إن أنت س هتزهق منه وخلاص هو المحتوى المكتوب دلوقتي ما بقاش بنفس كثرة المحتوى المرئي، اللي هو الفيديوهات بقى و الStory وكده، وطالما أنت خايف إن الباقة تخلص، فأنت هتبتدي بقى تتجنب الStory والفيديوهات وكده، لو شُفت فيديو مش هتقعد بقى تسكرول وتلف، فلو أنت مش قادر تبعد التليفون عندك خالص، تحاول آه تعمل إنك تلقط من النت بتاع الموبايل نفسه، وتحاول تقلّل القهوة وحاول برضه إن أنت أنت قلت إنك عايز تجري الصبح حاول لو حابب إنك تلعب رياضة أو كده، تخليها في آخر اليوم بعد ما تخلّص شغل مثلًا، تنزل تلعب رياضة، فده هيخليك تخرَّج الطاقة الزيادة اللي عندك، ولمَّا ترجع كده تاخد دُش، وممكن تاكل حاجة بسيطة و زبادي مثلًا أو فاكهة، وعشان ما يبقاش في تُقل في معدتك وتعرف تنام، بالضبط آه، يعني ال3 حاجات دول الموبايل، والقهوة، وإنك تلعب رياضة قبل ما تنام، حاول تبتدي بيهم كده واحدة واحدة، وإن شاء الله الدنيا تضبط معاك.
آه من تماني من 6 ل8 تمام، ماشي، ماشي. تمام. آه أيوه آه، حلو ده. تمام، آه. أيوه آه، فكرة جميلة أوي. امم. تمام. ما يبقاش تقيل يعني، آه. يعني تمام، يعني أنا أ أفتح الباقة و وأجري بالليل، طب لمّا أرجَع آخُد دُش ساقع والّا سُخن؟ لأن أنا كنت باخد دُش ساقع لمّا كنت بارجع يعني من الرياضة، لأن أنا حاولت في موضوع الرياضة ده، بس كنت باخد دُش ساقع، يعني بس كنت باحس إن أنا فُقت أكتر و <tsk> وبالاقي نفْسي مصحصح يعني، والّا أجرب السُّخن؟ والّا والّا هو الساقع هو الصح؟ يعني، أنهي واحد الأحسن؟
آآ، بُص، ما هو على حسب برضه حالة الجو، وعلى حسب ما أنت لو أنت في الشتا مثلًا ونزِلت تجري بالليل، أكيد مش هتقدَر ترجع تاخد دُش ساقع، فحاول تجرّب، يعني حاول مثلًا تجرّب لو أنت هتقدر تاخد دُش ساقع، خُد دُش ساقع، مش هتقدَر ولازم تاخد دُش سُخن، خُد دُش سُخن، آآ حاول تغيّر في ال يعني تحاول تعمل ت تعديلات بسيطة، إن أنت ممكن ما تطوِّلش تحت الدُّش لو لقيت إن هو، إنّك لمّا بتقعد مثلًا تحت الدُّش بيفوَّقك وأنت مش قادر تتحكِّم في حرارة المَيَّة أو كده، فحاول إن أنت تقعد تعمل تغييرات كده لحد ما تلاقي في حاجة بتضبُط معاك، يمكن أنت لو أمّا بتقعد تحت الدُّش أكتر، الموضوع ده بي بيمشّي الدورة الدموية وبتستحمى بمَيَّة دافية
إمم. بالضبط، باحس نفسي بافوق أكتر.
آه، فيبقى الموضوع ده مش هيمشي معاك، فتجرّب إنّك تعمل بمَيَّة ساقعة وهكذا، حاول تقعُد زي ما يقول لك، جرّب وافشل وجرّب تاني لحد ما تلاقي اللي هيضبُط معاك يعني.
تمام، تمام، أنا يعني آآ بصراحة النصايح اللي أنت قُلت لي عليها دي أنا مش عارف أقول لك إيه عليها بصراحة، يعني أنا دماغي ما كانتش بتفكَّر في الحاجات دي، أنا كنت فاكر إن القهوة مش بتعمل حاجة، الشاشات ما لهاش حل، بس بصراحة أنت قُلت لي، يعني الحلول اللي أنت قُلتها لي دي بصراحة حاسس إن هي هتفرِق معايا جدًا إن شاء الله وأنا هاجرّبها بإذن الله، يعني أنا مش عارف أقول لك إيه، بجد أنا متشكِّر جدًا، جدًا ليك.
العفو. على إيه؟ تحت أمرك.